Ciao.
Ciao, buongiorno, come stai?
Bene, bene, tu?
Non c'è male, non c'è male, grazie. Abbiamo avuto qualche giorno un po' uggioso, ehm, o è tornato il sole e il caldo. Quindi, dai anche
Sì, esatto. Eh ma tanto domani torna a piovere probabilmente. Quindi eh, sì. Brutta notizia.
Ah, ecco, ecco! <chuckles> Stavo dicendo, cioè eh vabbè, i io non sono conto a me piace la pioggia, se ti devo dì la verità, però ecco, poi l'umore dopo s troppi giorni grigi, mi mi mi influenzano un po'.
Okay. È vero, anche a me piace in realtà, ma solo quando sto a casa sotto le coperte. Devo uscire, no.
Ecco, brava, brava, ecco, ecco, ecco, quella è un'altra <chuckles> un'altra verità.
Proviamo allora.
Vai. Dimmi.
Ma, mhmm, hai se s cioè, sai che ormai ci sono tra poco le elezioni, vero?
Sì, sì.
E ho notato che, mhmm, purtroppo un po' la politica sta un po' mettendo in secondo piano questa questa notizia, questo avvenimento.
Mh-mh. Ah, dici che si è sentito poco ne telegiornali del del referendum? Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Io guarda, non mhmm, non sono non ho neanche l'antenna attaccata alla televisione per per dirti quanta quanta stima abbia di di nostri mezzi mezzi di di g diciamo informazione; però in effetti leggo molti giornali online, ehm, assolutamente non anch'io non ho visto molta molta menzione di questa di questa cosa come se facesse comodo un po' non far sapere, o comunque avere un'infu un'affluenza bassa, no, per questo referendum.
Cosa ne pensi? Esatto, più nei social network. Sì, sì, sì. Okay. <chuckles> Mh-mh. Esatto. Fatti se ne se ne parla di più nei social network, perché comunque sono quasi gestiti dai più giovani, quindi è una cosa molto positiva. È un po' triste il fatto che, uhm, in teoria la televisione dovrebbe essere comunque c'è libertà di espressione e spesso questa libertà viene un po' traviata? Possiamo dire?
Ecco. Ah-ah. Ah-ah. Sì. Esatto. Assolutamente, assolutamente, sì, sì. Ehm, t come tutti i mezzi di comunicazione, come, insomma, tutti questi tipo di servizi, ehm, sono un mezzo, se vogliamo, non solo per informare ma anche per influenzare, no? Ehm, che poi lo possiamo lo possiamo dire anche per tanti social media, no? Perché, ehm, erano nati per una cosa e poi si stanno sviluppando forse in un in un altro senso, no? Ehm, era se non sbaglio, uhm, dopo poco che che Trump, mhmm, uhm, andò al governo l'ult questa, insomma, qua qua questo paio di mesi fa quando quando è stato, ehm, c'era stato l Facebook che aveva levato se non sbaglio il fact checking dalle news, no? Da dalle notizie quindi pensa te pensa te questa è una cosa assolutamente enorme e grave, quindi sì, sì. Poi non si è saputo nulla anche di quello, no?
Sì. Esatto. Mh-mh. È vero. Sì. Sì. Sì, sì, sì. È vero, l'avo sentita. Anche nella scorsa e È vero, nella scorsa edi cioè, elezione prima di questa, ehm, c'era stato lo scandalo ancora con Facebook, del fatto che, ehm, modificavano un po' le notizie. Cioè, è veramente assurdo. Il problema è che le persone non se ne rendono conto, cioè non stanno filtrare le lo le notizie, e non c'è senso critico quando si legge.
Sì. Certo. Eh, sì. Esatto. Esatto. Esatto. No, no, no, è sparita è sparito un po' mhmm, ehm, io infatti, questa è una cosa molto, molto pericolosa per la democrazia. Ora te, poi, <tsk> hai detto bene, hai visto de de sicuramente un po' di talk, un po' di di ragazzi che parlano di questo referendum, uhm, sui social media ma perché probabilmente vedrai anche, mhmm, una serie, magari avrai una serie di persone come amici che, magari, per tante cose o la pensano come te o che vivono un po' la tua realtà, no? Te pensa a tutte invece quegli altri ragazzi, non solo, mhmm, parlo neanche degli adulti o o comunque, gente che guarda solo la televisione o che si informa su su Rete4 ormai, ehm, anche la Rai penso sia lo stesso livello, ehm, che invece non ha assolutamente idea di di di tutto ciò. Quindi, mhmm, è abbastanza è abbastanza preoccupante, perché anche, mhmm, certe cose, proprio vengono vengono assolutamente, uhm, ignorate diciamo, ecco.
Ehm Esatto. Mh-mh. Sì, sì, sì. Sì. È vero. Sì, sì, sì, è vero. È vero, una cosa più preoccupante, riguardante la censura, ovviamente oltre quella politica, è ma anche nei casi giudiziari.
Mh-mh. Sì.
E purtroppo modi spesso, non sempre ovviamente, però raccontano la narrativa in modo tale che ti spingono ad avere una idea che loro vogliono. Cioè, rispetto a darti le ehm, evidenze e poi s spetta a te d avere un'opinione, loro è come se ti dessero già l'opinione. Cioè, tu l'accetti o meno.
Certo, assolutamen Sì. Sì. Sì, sì, sì. Purtroppo siamo in quest'era dove i stiamo entrando, dove anche la scienza ormai, ehm, le prove inconfutabili diventano opinioni, no? Ehm e quello è veramente è veramente sconcertante, ecco. E io mhmm, qua, uhm, se seco il mio punto di vista, è che o resettiamo qualcosa o oppure non so, perché non non mi sembra che stiamo andando ne in un miglioramento della società, ecco, non so come la vedi.
Esatto! Esatto, sì, sì, sì. Concordo, uhm, c serve un cambiamento, ma penso che i giovani forse stanno un po' cambiando le le sorti del destino. Nel senso, li vedo un po' più critici, che cercano un po' di informarsi, magari anche considerando, ad esempio le guerre che ci sono adesso. Eh, ci sono molte i persone informate, forse
Ah, ecco. Eh. Okay. Okay.
rispetto a prima. Ovviamente vabbè, alcuni si informano dai social network, che non non lo consiglio sempre al 100%. Cioè, piuttosto magari senti la notizia, poi vai a leggere qualche testata giornalistica.
Mh-mh. Cerca un po' di su di sorgenti via, eh, quello sarebbe la cosa migliore, diversi punti di vista, eh. Quindi te sicuramente io sono un po' più grandicello di te sicuramente dalla voce, quindi hai s hai hai più contatto magari con i giovani, diciamo, dai. Ehm, quindi vabbè questa mi dai un barlume di di luce e di speranza, sì, sì, sì, sì.
Esatto, sì, sì, sì. Esa <chuckles> Sì. Di speranza. Sì, sì, no, e me capita di parlarne con le mie amiche, su questi temi, in realtà. Quindi, s cioè sì, anch'io ho un po' di speranza. Vedremo forse un po' meno, tipo nella generazione tipo di mia sorella, in cui va alle superiori, non lo so, a loro non li vedo più sul pezzo forse.
Okay, okay. Mh. Okay, okay. Mh. Mh, mh.
Non so, 13 anni sono un po' più
Sono anche giova giovincelli a 13 anni, eh, nel senso però però sai bisogna vedere, si devono ancora diciamo, un po' sviluppare l'io, secondo me; però sai, è anche vero che se cresci a merendine e TikTok è difficile. <chuckles> È difficile.
È vero, vedremo. Esatto! Ma infatti vedi, cioè praticamente molti adolescenti, comunque sono dodicenni, tredicenni, ormai c'hanno un lavoro sui social in cui si basa magari sui dei balletti ma c'hanno un bello stipendio. Quindi capisci che, magari, sono un po' più traviati, un po' più sulla cattiva
Mh-mh. Sì, eh? Eh, eh, eh. Eh. Sì, sì, sì, vedono una realtà un attimino un po' mhmm, un po' sì, ehm sì, artefatta da quello che poi è. Però mi diceva un mio amico che lui è un po' più grande di me, va per i 50, ehm, diceva che sua sorella, che, ehm, anche lei, non so, avrà una cinquantina d'anni e anche lei è scimmiata ad esempio su TikTok e queste cose qua. Quindi non è solo una roba per per i ragazzi. Ora, io ad esempio no non so te, io, mhmm, non sono un gran frequentatore di di social media, ehm, pur avendoci lavorato però ecco, ad esempio TikTok non non l'ho proprio mai e ero non ho mai considerato quindi, non so, anche lì che tipo di di s contenuti ci siano. Magari c'è anche roba, non so, te lo chiedo, c'è anche roba un po' di di valore, di spessore o è solo balletti, ehm, vendita di prodotti?
È facile. Esatto. Mh-mh. <chuckles> Okay. Sì, sì, sì. Okay. Allora, io uso TikTok più come, mhmm, <tsk> fonte di informazioni, nel senso che, magari, vedo esperienze di persone che hanno frequentato al alcune università o magari che hanno f esperienza all'estero quindi da lì, uhm, ho di informazioni. Uhm, ovvio ci sono anche cose un po' più mhmm più idiozie, e mi piace ogni tanto vederle magari farmi una risata, ma non sono dipendente in realtà, fortunatamente. Cioè, io non ho problemi magari a non usare il telefono per tutto il giorno o magari togliere Tik Tok dal telefono. Non non mi interessa.
Ah. Okay. Ah-ah. Okay, okay. Okay eh, e g ah-ah, ah. Okay, okay, col è già è già importante. E t e tornando alla censura c pensi che ci siano, mhmm, ci siano dei casi in cui è giusto sia giusto censurare n news, piuttosto che qualcos'altro?
Sì, sì, sì. Ehm, allora secondo me no, nel senso che dovrebbero mostrare tutto forse, uhm, per dare la possibilità alle persone di farsi un'idea: nel senso che non so se sia loro diritto poter filtrare le informazioni che noi possiamo sapere o non sapere.
Mh-mh. Okay, okay.
Magari, uhm, utilizzerei più la censura nei casi giudiziari; nel senso che, magari, se a un caso molto emblematico, magari non mostrarlo subito nei telegiornali perché purtroppo le persone tendono a farsi magari un'idea, che magari è anche sbagliata, e quindi condannano la persona prima ancora che gli venga data la sentenza.
Ah-ah. Eh, son tutti giustizionalisti, certo, certo. Sì, un diritto alla privacy più che una censura, insomma dai, eh, eh, eh, eh. Sì penso di penso penso di sì, penso di sì, anche perché in un mondo dove siamo tu una settimana siamo tutti giudici, quell'altra dopo allenatori, quella dopo dottori, devo dire che sì si sono rovinate vite per molto meno. Ma insomma, ci sono stati casi abbastanza eclatanti. Specie se poi vediamo anche ora ultimamente ne ne mhmm, con sta con con i delitt il delitto di Garlasco eccetera, che ancora, no, che poi non si sa come andrà a finire, onestamente, perché hanno fatto talmente tante porcate all'inizio che, chi lo sa. Eh eh sì, sì, anch'io sto seguendo però anche lì, ehm, oi praticamente ora hanno già messo alla gogna chi una settimana uno, una settimana l'altro, se te io magari qu mhmm, seguo un po' Twitter, i miei social principali sono Twitter diciamo, e e Reddit, se devo dire la verità. Ehm, e quindi sì, su Twitter vedi ogni se ogni giorno un nome diverso che è in tendenza perché perché è il colpevole di turno, no?
Esatto! Sì, sì, sì, su quello sarei d'accordo. Tu cosa ne pensi? Esa Sì. <chuckles> Esatto. Eh! Esatto! So molto curiosa di questo caso. Esatto! Sì sì! Mh-mh. So che su Twit Esatto, sì, sì, sì, è vero. Sì, sì, sì. Poi so che su Twitter sono molto cattivi. Cioè, tendono ad andarci giù pesante.
Sì, sì. S Sì, sì, è un diciamo, ehm, senza filtri ecco ecco, mhmm, ehm, per tante cose molto diretto. Anche lì, uhm, poi ci sono non è <tsk> come come secondo me la maggior parte delle cose online di questo tipo di discorsi, il 90% è da filtrare ovviamente, no? Perché sono insulti, offese gratuite, ehm, a prescindere da dall'argomento. Però ti dà un'idea, se non altro di cu di quello che poi succede, no? Nelle nelle quando qualcuno rice mhmm, riceve un certo tipo di di informazione, eccetera. Sì, no, sono d'accordo anch'io, quindi su su questa cosa qua, di de provare a preservare ecco, diciamo.
Esatto, sì, sì. Mh-mh. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Una domanda. Ehm, secondo te, com'è possibile che ci sia la censura, ehm- magari parliamo ora dell'Italia o magari in generale- ci sia la censura nonostante comunque ci sia il diritto alla libertà di informazione e il diritto di opinione? sono un po' in contrasto.
Dimmi. Mh-mh. Eh, sì, sì. Sì, sì, quello, ehm, s una delle delle mhmm, d delle grosse, ora mi mi sfugge la parola, ma è sì, di di di quoti quasi direbbe bi bigotte, no? È quasi dire ipo ipocrisia, ecco è la parola è una delle tante ipocrisie della società moderna, ehm ah e spesso sono quelli che che promuovono la libertà di parola e che poi invece vanno proprio, no, uhm, a censurare. Ma già il fatto io vedo ogni tanto in Italia di gente che porta in tribunale quello, il politico perché l'ha insultato piuttosto che che ha detto qualcosa, la le calunnie, queste cose qua, ma per me è totalmente assurda 'sta cosa qua, cioè, ehm, s mhmm, non c'è più non c'è una libertà vera di parola. C'è per alcune persone, solo quando fa comodo ecco, diciamo così.
Sì. Esatto, eh, sì, sì, sì. E comunque Mh-mh. Ah, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, è vero. È vero, sì, sì, è vero, cioè a volte si ha il diritto di dire magari determinate cose, ma non su determinate persone, il che è assurdo cioè mhmm, non lo so.
Esatto. Esatto. Ora c'era stato T ehm, Trump, tornando all'America. Non so se hai visto, che era, mhmm che stava infamando Bruce Springsteen perché si era permesso a un concerto di dire qualcosa e questo l'ha minacciato addirittura: "Quando torni in America vedrea vediamo". Siamo a questi livelli qua. Sì, sì, sì, sì.
Ah no, no. eAddirittura! Infatti ma poi magari mi fa pensare a Eminem: lui ha avuto tante di <chuckles> lui è stato accusato tante di quelle volte, ma a lui non frega niente. Lui dirà quello che vuole, quando vuole, e nella modalità che vuole lui.
<scoffs> Esatto, sì. Sì, sì, eh. Sì, infatti sì, assolutamente poi, ehm, però e anche lì, eh, io lo stimo moltissimo, lui se lo può permettere magari perché è Eminem, capito? Se lo facciamo io e te ci non si esce più di casa, non ti fanno più uscire di casa. Ehm, e questo è abbastanza assurdo. Quindi sì, è è come ehm, s alla fine è una è una finta cosa, è come la democrazia che secondo me non è più una democrazia, no? Perché comunque, anche il voto viene influenzato talmente tanto da da quello che si diceva prima, comunicazioni, media, fake news
Esatto. Però Ah su si. <chuckles> Sì, sì, sì.
che è quasi una un'illusione di mhmm, ehm, di di democrazia, di pensiero, di di individuo che non è non è più non è è un'illusione di avere una per tante persone una scelta, mhmm, ehm, privata ma invece sei un una pecora nel gregge, no?
Di democrazia. Ma s Sì. Secondo me c'è anche un'incoerenza, nel senso che se tu utilizzi lo strumento della censura, quando stai, uhm, esprimendo un'opinione, un argomento, vuol dire che già a prescindere o tu non credi in quello che stai dicendo o comunque, c'è qualcosa di sbagliato, perché sennò non non useresti la censura.
Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, eh certo, certo e la base è un'insicurezza, no? Ehm, come come tutti questi tipi di di di cose è assolutamente una fragilità di fondo, però ehm, queste pe a volte, pensa a tutte le persone che sono a favore di queste cose qua. Ehm, è abbastanza fa abbastanza paura, onestamente.
Esatto, quindi uhm, cioè Eh. Poi dopo la storia che abbiam vissuto non so, uhm, se conviene, a 'sto punto, accettare tutto questo.
Sì, sì, sì infatti. Infatti. Assolutamente. Io guarda è stata una una conversazione molto piacevole ci sentiamo alla prossima. Stammi bene. Ciao. Ciao, grazie.
Interessante. Assolutamente. Ciao.